あと、もう、当日も緊張して、なんにもしゃべれなくなっちゃったっていう時は、もう、とにかく深呼吸とかして、リラックスして落ち着くことと、あと、これはもう自分に言い聞かせるしかないんですけど、この、100人ぐらいいる人間を、例えば動物、パンダとか思って、もうパンダに向かってしゃべってるんだって思ったら、あの失敗しても大丈夫って、もうパンダだから、はい、日本語は理解できてないって。
はい。 うんうんうん。 はい。 うーん。 あ。 いや、確かに。あのパンつつ そうですね、パンダだったら別にね、私がなにをしゃべろうと別にっていう感じですしね。
ええ。 そうなんで人間って思うから、ちょっと緊張したら、つあの、どうしようとか、間違ったら突っ込まれるんじゃないかってええ。
うんうん。 そうですね、みんなが集中してるね、なんか、みなから集中して見られてるって思うとね緊張しちゃうわけですが、誰も自分のことなんか見てない、興味もないパンダなんですとかって思ってれば、うーん、確かにちょっと気は楽になるかもしれないですね。
はい。 そうなんです。パンダだって思って。<chuckles> はい。 そうなんです。ま、これはもう、自分に言い聞かせるしかないんですけどね。
<laughs> ね、あ、目の前にいるいるのは、みんパンダだぞって。
ええ。ええ、ま、緊張しない人のがほんとに珍しいと思うんですけ緊張しない人って、あの、おそらく、みんなを下に見てると思うんですよ、自分がもう、できる人間だ、みたいな。なんか、そういう感じで見てるから緊張しないっていうのもあると思うんで、でも、そういうのは、あの、ちょっと人間的にどうかなと思うんで、普通の人間は、も、緊張するものって思って、誰でも、あの、経験することだって思えば、不安も和らぐと思いますよ。
うーん。 はい。 ああ、なるほど、うーん。 はい。 うんうん。 はい。 あ、自分だけじゃないって。
ええ。
なるほど、はい。あ、でもほんとに今日はね、お話聞いていただき、どうもありがとうございました。ちょっと気持ちが軽くなりました。